Was hilft dir, zu Hause wirklich produktiv zu bleiben?
Hm, ja, da hab ich doch einige Strategien mir entwickeln müssen. Das ist ja doch für mich 'ne neue Situation. Ich arbeite jetzt komplett im Homeoffice.
Okay.
Und ich würd sagen: Ja, ich glaub, der Sport zu Hause hilft mir sehr viel und dass ich da so 'ne eigene ja, also 'n eigenen Arbeitsbereich mir geschaffen hab.
Und, bevor wir zu den Arbeitsbereich kommen, vielleicht: Wie fängt dein Tag an? Also, wie stehst du aus dem Bett aus?
<laughs> Ja, also ich fang damit an, dass ich tatsächlich morgens direkt nach dem Aufstehen im Best Case 'ne 1/4 Stunde, aber manchmal schaff ich vielleicht auch nur 10 oder 5 Minuten, je nach zeitlichem Ablauf, äh, rudere, mit meinem Rudergerät. Äh, genau, das hab ich direkt daheim stehen. Äh, das, ja, gibt mir direkt auch schon so 'n bisschen ja, da hat man direkt schon Elan, ist, äh, so geladen und startet fit in den Tag. Äh, ja.
Ja. Okay. Um wie viel Uhr klingelt denn dann der Wecker?
Aktuell meistens so, ja, zwischen 7 und 8, würd ich jetzt sagen.
Okay, 7 auch. Es gibt also nicht 'ne feste Zeit, sondern am Abend entscheidest du: „Ja, dann dann wär's, glaub ich, gut aufzustehen.“
Ja, genau. Also 8 versuche ich so als Spätestes zu etablieren. Ich war vorher, da hab ich gern mal länger geschlafen, so bis 9, aber aktuell, glaub ich, ist 8 eigentlich 'ne ganz gute Zeit. Äh, aktuell, wenn ich viel zu tun hab, m mach ich aber gern auch mal so 7:15 oder so. Genau, das ist so der Start in den Tag.
Ja. Mhm. Und wie viel Schlaf gönnst du dir dann, um wirklich morgens auch konzentriert oder mit Elan aufzuwachen? Oder gibt's das gar nicht bei dir, so 'n du musst dich auf dieses Rudergerät schwingen und dann musst du schon irgendwie funktionieren?
<laughs> <laughs> Genau, ich schlafe nicht. <laughs> Ne, also, ähm, Best Case 8 Stunden, aber das schaff ich aktuell, nur manchmal. <laughs> Aber s so 6,5, 7 Stunden sind's eigentlich, äh, fast immer, ne? Und wenn ich wirklich mal aufladen möchte, versuche ich schon, irgendwie 8 anzustreben.
<laughs> Okay. Mhm. Okay, dann schwingst du dich auf dieses Rudergerät und ruderst dann, was hast du gesagt, 'ne 1/4 Stunde
Ja, Best Case 'ne 1/4 Stunde Ja, wenn's mal 'n knapper Alltag ist, schaff ich vielleicht immer nur 10 Minuten. Ja.
Ja. Und, äh, danach gehst du dann direkt unter die Dusche oder wie sieht's dann geht's dann weiter?
Genau, also danach geht's duschen. Ähm, ja, ne, man ist ja auch verschwitzt und so. Dann äh, stell ich mich immer auf die Körperfettwaage, das ist inzwischen auch so 'n bisschen Ritual geworden, um so meine Fitnessziele zu tracken. Genau, das sind so die ersten Steps vor der Arbeit.
Ja. Mhm. Und das machst du als Selbstständiger jeden Tag oder gibt's auch Tage, wo du noch nicht wirklich produktiv sein musst, weil dann hast du 'n freien Tag oder bist du selbst und ständig unterwegs, wie man so schön sagt.
Ja, also ich kann mir das sehr flexibel legen. Ähm, manchmal geht's dann ich kann mir dann auch aussuchen, ähm manchmal kann ich auch morgens mal 'n bisschen frei planen, geh dann vielleicht auch mal morgens einkaufen äh, oder gut manchmal Ich geh auch einmal die Woche Plasmaspenden, das ist dann auch noch mal 'n bisschen anders. Genau, also das schwankt schon 'n klein bisschen, aber meistens lege ich um 9:00 spätestens mit irgend 'ner Arbeit los.
Mhm. Ach ja. Und dann hast du so Kernarbeitszeiten, sag ich jetzt mal, machst du so Blöcke, dass als Selbstständiger, dass du sagst: „Okay, um 9:00 geht's los und dann 4 Stunden arbeiten,“ oder hast du kleinere Intervalle?
Ja, also ich hab 2 Auftraggeber, wo ich mir halt wirklich festere Zeiten planen muss so im Voraus und das mit anderen Freelancern abstimmen. Und da hat sich meistens so 9:00 bis 13:00 und bei dem anderen 14:00 bis 18:00 eingependelt. Aber bei dem einen bei dem 9:00 bis 13:00 hab ich jetzt 'n bisschen 'n Gang runtergefahren. Da mach ich jetzt im Best Case nur noch so 5 bis 10 Stunden statt 20 wie vorher.
Aha. Ja. Okay. Wa was genau für 'ne Tätigkeit machst du als Selbstständiger? Verkaufst du etwas oder, ähm
Äh, das sind hauptsächlich
ja oder arbeitest du an 'nem Projekt in irgend 'ner Form? Ich w so
Hm, ja, ganz verschiedene Sachen. Ich würd sagen, alles, was Geld bringt, ne. <chuckles> Äh, ne, also das sind viel so Telefonieprojekte, so Inbound-Telefonie, wo man von Kunden angerufen wird. Äh, ansonsten auch so was wie KI-Training, äh, verschiedene so Transkriptionssachen. Ja, und immer mal wieder was, was ich so finde. <chuckles>
<laughs> Okay. Aha. Ja, also auftragsorientiert letztendlich und dann strukturierst du deinen Tagesablauf eigentlich an diesem Auftrag, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, vor allem anhand der 2 Auftraggeber, wo ich halt feste Zeiten durchgeben muss, ne? Die geben so 'n bisschen die Grundstruktur vor und dann hab ich grad noch 'n größeren Auftraggeber, wo ich halt wirklich relativ frei mich anmelden kann, wann ich Bock hab. Äh, und manchmal noch andere Auftraggeber, die mal dazwischen kommen, aber die sind jetzt nicht ganz so stetig.
Genau. Ja. Okay. Also das heißt, du du brauchst auch so 'n bisschen Struktur vom Außen, um produktiv zu sein oder würde es auch funktionieren, wenn du jetzt nur einen auf also Arbeitgeber hättest, der sagt: „Hauptsache am Ende des Monats ist die A Arbeitsleistung da?“
Ja, also so was wär' mir tatsächlich sogar eigentlich am liebsten. Ähm, dieser eine Auftraggeber, wo ich halt von den Uhrzeiten komplett frei bin, das find ich eigentlich auch am coolsten. Ähm, ja. Ich hab halt 'n Auftraggeber, ähm also grad mein Hauptauftraggeber, der bringt halt schon irgendwie auch noch ganz ordentlich was rein und halt auch ne, der ist auch konstant und da weiß ich halt, was ich hab, ne? Und, ähm, da muss man aber halt schon so 20 Stunden die Woche im Voraus verplanen. Das läuft aber dann ja auch, ne? Und der sichert mit mir 'n gutes, sicheres Einkommen. Da fällt auch kein Auftragsvolumen weg oder so. Das ist halt 'n sehr sch sicheres Standbein.
Ah ja. Okay. Mhm Ja. Okay. Ja. Interessant, weil ich persönlich bin jemand, ich brauch tatsächlich so viel Struktur von außen und wenn ich mich jedes Mal neu aufraffen muss und, ah, dann irgendwie ist mein Tag dann bisschen zerstreut und ich schiebe das auf. Was hilft dir, um letztendlich nicht zu prokrastinieren, nicht diese Aufschieberitis zu betreiben?
Mhm. <chuckles> Mhm Also, ich muss sagen, einerseits hab ich ja dann schon meine festen Zeitblöcke. Also ich bin zwar happy, dass ich die flexibel legen kann und ich find, das macht mich auch produktiver, aber ich hab ja dann schon so meine Zeitblöcke, wo ich mir dann halt, äh, auch produktive Zeit einplane. Und ja, da bin ich ja noch wirklich im Fokus, weil ich weiß, ne, ich hab jetzt diese, wie auch immer, 4 Stunden, 2 Stunden, was auch immer, wo ich wirklich muss und dann, äh, klappt das auch meistens ganz gut.
Ja. Mhm. Und dann setzt du dich am Anfang der Woche hin und machst dir da so 'n Wochenplan, sag ich jetzt mal, oder jeden Tag aufs Neue?
Ähm, bei den Auftraggebern, wo man fest vorher planen muss, kriegt man meistens muss man das meistens so anderthalb Wochen vorher machen. Und sobald ich da wirklich, ähm, diese Zeiten 1 angebe, steh ich direkt da mit dem <chuckles> Handykalender und trag mir das auch direkt ein.
Ah ja. Ach cool.
Ja.
Benutzt du neben den Handykalender noch andere Tools, Apps, die helfen, produktiv zu sein?
Hm, ja, also in dem Handykalender hab ich auch noch so 'n, äh, To do, was in den Kalender dann aber auch integriert ist. Also ist eigentlich auch 'n ganz cooles also über das Google Ökosystem quasi.
Ah ja. Mhm.
Ja, das auf jeden Fall, ne, dann noch so Finanz-Apps und so was, damit ich halt auch die Sachen irgendwie leicht aufm Handy schnell immer abchecken kann. Genau. Das wären da so die Haupttools, die mir da so auf die Schnelle einfallen.
Okay, ja. „Keep it simple“ ist so dein Motto wahrscheinlich und dann einfach anfangen.
<chuckles> Ja, genau. Also, ne, je mehr da auch vor allem in 1 App reinpasst zusammen, grad auch mit diesem To-do, ne? Das passt alles in den Kalender. Wenn ich 'ne Mail krieg, landet die äh, der Termin auch automatisch im Kalender und so. Also, das matcht alles wunderbar zusammen, es passt automatisiert und ja, läuft, ne? <chuckles>
Ah ja. Mhm. Planst du dann auch Pausenzeiten rein oder deine Freizeit da rein, dass du sagst: „Okay, in diesem Block, da guck ich einen Film und deswegen muss ich drumherum alles schön irgendwie erledigt kriegen“?
Mhm, also wenn's jetzt um meine Freizeit für mich alleine geht, da würd ich tatsächlich sagen: „Äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen." Aber grad, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden was vereinbar, so was würd ich dann schon in den Terminkalender eintragen, weil dann ist ja wieder irgendwas Verbindliches, ne? Da muss ich mich ne, da hab ich ja irgendwem irgendwas zugesagt, im Optimalfall. Und, äh, das steht dann auch im Kalender, ja.
Ja. Richtig. Mhm. Ja, ich glaub, bei mir ist es auch so 'ne Sache, dass mir's echt hilft, wenn ich so meine Pausenzeit und Freizeit da rein plane, weil dann kann ich das richtig genießen. Äh, wenn ich manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich so endlos lange Scroll und Videos mir reinziehe. Passiert dir das auch immer mal wieder noch?
Mhm. <chuckles> Ja, manchmal 'n bisschen vielleicht. Also ich hab dafür meistens sogar nicht mal so viel Zeit, um ehrlich zu sein. Aber grundsätzlich ja also manchmal schon so 'ne 1/4, 1/2 Stunde, wo man sich 1/2 Stunde meistens eigentlich auch schon, nicht. Aber so 'ne 1/4 Stunde oder 20 Minuten, das kann schon mal passieren, dass man da son bisschen vor so was versackt.
Mhm. <laughs> Ja.
Ja. Aber ich würd Ja.
Wie ist das, wenn Mhm. Sor ja, erzähl mal ruhig.
Ja, ich würd sagen also, was was halt wirklich sehr gut hilft, ist halt, dass man hier alles in der Wohnung hat rund um Sport und so weiter und damit kann man sich natürlich ja auch gut wieder in Fokus bringen sch und halt die Arbeitsbedingungen so vom vom, ja, Arbeitsraum her und so. Genau.
Was hilft dir so an deinen Arbeitsplatz, wenn du da viel sitzen musst im Homeoffice, ähm, auch auf deine Gesundheit zu achten? Dass der Rücken auch wirklich den Tag mitmacht, sag ich jetzt mal dass nix verkrampft. Hast du da auch irgendwie Möglichkeiten neben dem Sport?
Mhm. Ja, also da war ja <chuckles> also das gute Ge Gedanke war dann natürlich Schritt 1, das war auch gedacht für den Ausgleich mit dem Rücken. Aber ich hab mir auch 'n Stehschreibtisch also 'n höhenverstellbaren Schreibtisch angeschafft. Der bringt das natürlich noch mal auf 'n neues Level, da muss ich gar nicht erst so viel sitzen. Das ist also auch ganz cool.
Ja. Na ja.
Ja und ansonsten also da kann man sich auch immer mal 'n bisschen kurz bewegen. Das ist ja auch sehr gut. Man soll ja weder nur sitzen noch nur stehen, ne, und da geht beides.
Genau.
Ja, für den Rücken ansonsten Ich hab für die Augen noch so 'n so 'n Blaulichtfilterfolie für den für den Laptop, genau.
Ach krass, da hast du das quasi da draufgezogen auf den Laptop?
Ja, genau, also die ist magnetisch, da kann man einfach so drauf und dann haftet <chuckles> Ja, ist 'ne coole Sache. <giggles>
Ah, cool. Hab ich noch nie gehört, dass es so was gibt. Spannend. Aha. Und wie ist das so mit der Hardware? Hast du 1 Bildschirm oder hast du 5 Bildschirme?
<chuckles> Ähm, da hab ich 'n Monitor, äh, und halt den Laptop-Bildschirm. Ähm, genau, das reicht mir auch in aller Regel für das, was ich so mach, ja.
Ja. Mhm. Ja, ich überleg jetzt tatsächlich darüber nach, äh, für den Laptop mir so 'ne Art Erhöhung zu kaufen, so 'n Laptopständer, damit der Bildschirm auf Augenhöhe ist, aber wahrscheinlich nutzt du dafür den externen Monitor.
Mhm. Mhm, ja, also der ist ja sowieso höhenverstellbar, der Schreibtisch. Ähm, das nimmt die Problematik 'n bisschen raus, würd ich fast sagen. <laughs> Ja, ist aber auf jeden Fall ungemein hilfreich und macht auch definitiv produktiver, wenn man da echt mal so 'n bisschen hin und her aufstehen kann und so weiter. Äh, das ist schon 'ne super Sache. Für den für den Sommer hab ich noch 'ne Klimaanlage, 'n Ventilator. Also ich bin da echt gut ausgestattet, auch das ne klimatische Verhältnisse sehr wichtig.
Ah ja. Ah ja, stimmt, okay, ja. Okay, cool, ja. Mhm. Heißt das, dass du im Sommer auch mal draußen arbeiten kannst oder im Café oder bindet dich deine Arbeit eigentlich schon an deinen Arbeitsplatz vor Ort?
Mhm, na ja, die meisten Sachen, die ich mache, binden mich zumindest ja doch, eigentlich schon in die Wohnung
Ja.
Ja, wär schon cool, wenn ich ne, ich such auch schon so 'nen Arbeitgeber, wo ich mal irgendwas schriftlich machen kann oder so oder irgendwie ohne irgendwie sprechen zu müssen. Weil, ja, das das wär dann schon cool, wenn ich, äh, von draußen aus das das würd mir, glaub ich, auch gut helfen, vom Balkon.
Na cool. Mhm. Ja. Könntest du dir vorstellen, auch oder vielleicht machst du das ja auch schon, so so 'n digitalen Nomadenlifestyle so zu haben und zu sagen: „Ach, ich brauch gar nicht wie meine feste Bleibe, sondern ich reise einfach rum und arbeite dann letztendlich v an jedem T Ort, den ich will.“
<laughs> Also Auswandern könnt ich mir vielleicht vorstellen, aber das ist jetzt auch keine konkrete Planung. Ich glaub, es geht mir hier schon eigentlich ganz gut. Äh, aber alles darüber hinaus, so wechselnde Wohnorte, das, ah also vielleicht mal Workation, urlaubmäßig irgendwie so, das das wär noch 'ne interessante Vorstellung.
Mhm. Cool, ja.
Ja. Aber hier daheim ist es auch schon ganz cool. Also ich muss sagen, äh, was es hier schon produktiv auch macht, ist, dass der Bereich eigentlich also da ist zwar keine Wand dazwischen, aber es ist trotzdem so 'n bisschen abgetrennte Ecke, äh, sodass ich halt irgendwie schon, äh, da so meinen eigenen Bereich hab, wo ich nix anderes mach und umgekehrt natürlich auch nicht arbeite. Genau.
<laughs> Ja. Das heißt, dein Arbeitsplatz bleibt auch dein Arbeitsplatz, oder würdest du da auch irgendwie deine Freizeit verbringen?
Ne, genau, also das ist wirklich äh, ich sitz da eigentlich wirklich nur, wenn ich arbeiten muss. Ähm, ist auch 'n sehr bequemer Arbeitsplatz, also auch der Bürostuhl ist bequem, muss man dazu sagen, ne? Das mit dem Stehschreibtisch ist natürlich auch der Hit. Ich hätte da gern noch 'n so 'n so 'n Laufband für unter den Stehschreibtisch. Das ist jetzt noch next step.
Mhm. <chuckles> Ah, cool. Ja.
Das hält ja auch 'n bisschen, <chuckles> ja, auf Trab irgendwie so. Das würde also auch, glaub ich, noch mal die nächste Produktivitätsstufe äh, <giggles> bedeuten. Äh, ja, an sich ist das schon ganz cool eingerichtet und ja, aber auch wirklich nur zum Arbeiten, ja.
Richtig, ja. Das heißt, du bist auch jemand, der sich darüber Gedanken macht, ganz viel, wie man produktiv bleibt und auch immer noch irgendwie Lifehacks, sag ich mal, sucht?
Ja, definitiv. Ich such auch immer nach guten Apps für alles Mögliche. Also, hatte jetzt eben schon den Kalender angesprochen, da hab ich ja echt so lang rumgewurschtelt, bis ich da mal 'n produktiven Workflow gefunden hab. Ähm, ich arbeite sehr viel mit Widgets am Handy, die helfen auch unglaublich, wenn man da nicht immer durch alles durchscrollen muss. Da kommt erst gar nicht so diese Versuchung auf, irgendwie woanders hinzuscrollen oder so.
Mhm. Ja. Benutzt du auch KI-Programme wie so ChatGPT, um produktiv zu bleiben oder würdest du sagen, das brauchst du eigentlich gar nicht so wirklich?
Hm, ja, manchmal benutz ich das schon, wenn ich irgendwie nicht so die F also um grad so für so Anliegen, wo man vielleicht wirklich, äh, Daten in schneller Zeit ganz gern verglichen hätte oder so. Das ist schon ganz cool, ja. Das stimmt schon, ja.
Ja. Ja, spannend. Äh, würdest du sagen, dass du von der Natura her schon immer jemand warst, der gerne produktiv ist oder musstest du das lernen?
Hm, ja, ich glaub, Produktivität gehört bei mir schon irgendwie 'n bisschen dazu. Vor allem ich find auch als Selbstständiger, wenn man das frei machen kann, dann also ich bin unter den Umständen dann produktiver, weil ich glaub, so vorgegebene Strukturen, da die muss man ja auch immer erst akzeptieren und finden, dass das wirklich der beste Weg ist. Und ich glaub, das geht besser, wenn man sich das selber legen kann.
Ja. Ja, da wünsch ich dir ganz viel Freude daran, neue Wege zu finden, produktiv zu werden. Aber es klappt eigentlich ganz gut und ich dank dir davon dafür, dass ich 'n bisschen was lernen konnte.
<giggles> <giggles> S sehr schön. Ja, ich fand's auch 'n sehr nettes Gespräch. Äh, ja, dann sehr gerne und jederzeit auch gerne wieder.
Bis dahin. Tschau.
Tschüss.